Ah, sa'min kasi, ano, eh, parang ang pina sinasabi sa'kin lagi ng misis ko, 'pag halimbawa, may gusto kang sabihin, may problema ka, ah, sabihin mo lang agad sa akin, tapos para mapag-usapan agad namin gano'n. Ah, yung lagi niyang i sinasabi sa'kin yun na parang, ah, tapos minsan 'pag may sinasabi siya sa'kin, ah, 'wag mong ite-take 'yon as parang galit ako sa'yo, parang, ah, gusto ko lang naman na i mai ano, parang, ah, halimbawa may mga desisyon ako na pinipili na medyo hindi siya, ano, ah, hindi niya gusto or hindi naman sa sinasalungat, 'di ba, parang, gano'n. Ah, binibigyan niya lang ako ng option, "O sige, 'pag ito yung ginawa mo, ganito yung puwedeng mangyari," yung mga gano'n-gano'n. Parang pero 'wag mong ite-take na as na hindi ako sang-ayon, gusto ko lang na magbigay ng suhestiyon para pag-isipan mo din mabuti, gano'n. Gano'n kasi siya sa akin kaya ang laking bagay na na laking bagay sa'kin no'n na, ah, parang napapadali akong na napapadali ako, oo, tsaka gano'n siya mag-isip sa'kin, 'di ba?
Mhm. Oo, attack, atake. Mailabas yung gusto. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Maging tao. Oo. Ay, gano'n siyang ginagawa para sa'yo, mag-isip. Mm. Oo. Maganda naman at ganun yung ginagawa niya sa'yo. Um, naka napulot ko 'yan <chuckles> na kunin ko nga 'yan na bilang aral din namin na para sa aming dalawa na dapat din kung may mga bagay man na hindi kami gustong sinasabi ng isa't-isa, bigyan namin ng options yung isa't isa. Hindi yung magagalit na lang kami at tsaka hindi dapat na lahat atake yung yung pag-receive nila kung ano man yung sinasabi natin, gusto lang naman natin gusto lang naman natin.
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. Kasi minsan parang ang dating minsan sa mga lalaki 'pag gano'n na, parang inaatake sila na 'di 'di ba parang naaano agad yung pride, eh. Mga lalaki kasi 'di ba, ma-pride 'yan, eh. Oo, 'yan, eh. Eh, natutunan ko, eh, 'ala na. Si siguro yung pride ko ngayon, sobrang baba na dahil din sa kanya, oo. <chuckles>
Mm, oo. Ikaw ba, papayag ka ba? <chuckles> Ah, buti kasi mag-asawa na kayo. Ang ganda ng usapan natin. Sana nakatulong 'to, at tsa actually sa akin din medyo may mga natutunan din ako sa relasyon, oo. Oh, siya na, paalam.
Hmm. Oo. Oo, ayan, maraming salamat din sa'yo, 'no, at sana ma maging mas ma maging okey pa kayo. Ayan, maraming salamat sa'yo, paalam.
Oo, yeah. salamat sa pag-uusap, paalam.